Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment est-ce que tu transformes une compétence en un boulot payant?
Oui, alors je l'ai déjà fait plusieurs fois et heu, au départ, enfin, rien n'était prémédité, hein. Donc, heu, j'en suis arrivée à la déduction que ma compétence pouvait devenir, heu, rentrée d'ar source de rentrée d'argent.
OK. OK, bah, c'est déjà c'est c'est une bonne chose.
Voilà donc, heu <blows air> voilà petit à petit, j'ai tout mis en place pour, hem bah, pour, heu, pour que ma passion, en fait, heu, devienne, heu, devienne mon métier. Et, heu, j'ai réussi à le faire 1 fois et là j'ai recommencé cette année, donc il faut juste que je mette en place, heu, les choses pour, heu, me renouveler, mais, heu, je pense que c'est possible de le refaire une 2e fois.
Est-ce que OK, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus concrètement? Me dire un petit peu c'est c'est quoi cette compétence en question et comment est-ce que tu as tu as pu commencer au début? Heu, comment tu t'en es rendu compte?
Eh ben en fait, oui, heu, quand, heu, j'ai voulu avoir des enfants, j'ai commencé à me mettre à la couture et heu, je me suis mise à coudre pour moi. Donc j'ai préparé, heu, des petits trucs pour le bébé, quoi, une un tour de lit, une turbulette, des petites choses comme ça
OK. D'accord.
et puis, heu, <blows air> petit à petit j'ai cousu, heu, je sais pas, on a dû me demander des choses dans mon entourage. Des copines m'ont dit: «Tiens, tu me ferais pas un petit doudou, un petit truc, heu?». Donc, heu, bah, je l'ai fait, toujours, heu, non officiellement quoi, hem, enfin plutôt officieusement.
Oui c'est plutôt des demandes d'amis, donc tu le fais parce que c'est comme ça, c'est pas pour de l'argent, directement.
Ouais! Non, non, non, non, non, c'était pas pour de l'argent au départ, mais les gens quand même tu quand tu rends un service, heu, avec, heu, un produit fini, les gens aiment quand même bien te payer donc, heu, petit à petit, heu, c'est quand même devenu, hem, payant payable. Mais, heu, évidemment, ça représentait pas du tout, heu, un revenu fixe, hein. C'était, heu, vraiment, heu, par ci par là, heu, donc, heu, j'en étais pas encore
Ouais, OK. Oui, c'est quelques euros de plus, mais c'est pas ça ça ça te permet pas en fait d'avoir un «boulot» payant, entre guillemets. C'est juste une petite rentrée d'argent à côté?
Non, pas du tout. Ouais, tout à fait et puis, bah, quand mon fils est né, j'ai fait un peu la déco de sa chambre, heu, je lui cousais ses vêtements, je cousais un peu de vêtements pour moi aussi donc, heu, je me suis bien amusée pendant, heu bah, il est né en 2011 heu, jusqu'en ouais 2016-17 donc je cousais vraiment passionnément heu, juste pour nous.
Ouais. Mmh, tu as quand même 6 ans d'expérience, où tu as juste fait beaucoup de beaucoup de couture et ensuite tu as tu tu tu as pu le transformer?
Ouais! Ouais, tout à fait. Ensuite, en fait, j'ai voulu, heu, beh, faire des vêtements et les vendre donc, heu, je me suis inscrite à un CAP, heu, Couture en candidat libre, heu donc en fait, j'allais, heu, toutes les semaines dans un petit atelier, 1 fois par semaine, heu, prendre des cours et qui me préparaient, heu, au CAP.
OK. OK.
Donc, heu, enceinte de mon 2e enfant, j'ai passé le CAP qui, heu, en fait m'apportait surtout, heu, un diplôme. C'est pour moi, c'était important d'avoir un diplôme pour dire, heu, voilà, heu, je suis pas juste, heu, bah, j'assemble pas juste des bouts de tissus quoi, heu je trouvais que ça validait une expérience en fait.
Mmh mh. Oui, c'est une certaine reconnai Oui, c'est c'est reconnaissance de l’État, mais c'est aussi une reconnaissance envers toi-même qui dit: «Regardez, j'ai su faire».
Ouais. Ouais tout à fait, alors évidemment, je l'ai pas affiché chez moi et je l'ai pas même affiché, heu, sur des réseaux sociaux ou quoi mais, heu, je pouvais le valoriser en parlant et je trouvais ça assez suffisant pour moi, quoi.
OK. Non, c'est que pour toi. Mmh. OK et donc tu as tu as tu as lancé ça du coup plus ou moins 2017 si je suis un petit peu ton histoire?
Ouais, c'est ça, heu, oui, mon deuxième est né ouais, non, même avant parce qu'il est né en 2013, donc mon CAP, je l'ai fait en 2013. <chuckles> Tu vois, je suis allée un peu trop loin dans le temps et heu, et je
OK. Et du et du coup derrière, tu as tu as pu monter ton entreprise et
Bah oui, bah, alors ça a pris même plus de temps parce que je me suis rendue compte que les vêtements, c'est super compliqué, hein. Ça demande quand même, heu, bon, il y a des tailles, heu, c'est pas aussi standard que des accessoires de déco. Donc, heu, je me suis réorientée vers, heu, la déco et en 2018, j'ai ouvert mon entreprise
Mmh mh. OK.
hem et donc d'accessoires, heu, pour bébés et enfants. Je faisais que des commandes, heu, bah, sur mesure et uniquement à la demande des clients, donc, heu, à partir de 2018, j'ai fait ça jusqu'en 2022 et heu et je me suis je suis devenue assez perfectionniste dans mon travail, donc je savais que je vendais quelque chose de qualité et j'étais capable de de mettre en avant, heu, toutes ces
Mmh. Justement cette qualité-là, tu pouvais la mettre en avant, heu, à travers tes tes tes acheteurs et cetera. J'imagine. Et et heu, du coup, après 2022, tu as c'est il y a eu quelque chose qui s'est passé ou? Tu m'as dit que tu tu tu te réinventais un petit peu aujourd'hui, donc, heu, il y a il y a eu un quelque chose qui s'est passé entre les 2?
Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais j'ai ouais, ouais j'ai déménagé à l'étranger, donc j'ai arrêté mon activité qui me prenait du temps par rapport aux horaires d'école des enfants, c'était moins compatible. Donc, heu, bon, par contre, heu, cette expérience de 4 ans, heu, professionnelle ont été hyper, heu, riches en commandes, en, mmh, en retour de la part des clients, donc ça a été hyper valorisant pour moi. Je savais que je faisais un travail, heu, qui plaisait et finalement, heu, j'ai réussi sur ces quelques années, on va dire sur ces 10 ans à peu près, heu, à à transformer une passion et une technique en, heu, en métier, heu, payable, hein, parce que, heu, je crois qu'à la fin je devais être à je sais plus 18 000 € par an je crois? C'est pas énorme, ça fait pas vivre, mais quand même pour moi toute seule, heu
Ouais. Oui. Ça ça reste, heu, quelque chose qui part d'une passion, qui est devenue, bah, du coup un vrai boulot payant. C'est quand même pas quelque chose qui est donné à tout le monde.
Ouais. Non, exactement, donc j'étais vraiment fière de ça. Enfin, aujourd'hui, je suis fière de ça, parce que mon mari arrête pas de me dire que, heu, que c'est des choses que, pas beaucoup de gens seraient capables de faire. Quand on est dedans, on se rend pas forcément compte que c'est plus incroyable qu'autre chose, mais, heu, ouais!
C'est clair. Mmh mh. Non, c'est quand même c'est quand même quelque chose où tu paves un petit peu ton chemin toute seule. Tu as tu as vraiment tout fait toute seule et cetera, à partir d'un hobby. C'est pas, heu, un chemin plus classique, sortir d'école et cetera, heu, aller dans une boîte et faire heu, c'est c'est quand même quelque chose de très fort qui demande une très grosse force mentale, beaucoup de remise en question. Donc, c'est vraiment très très louable ton si ton parcours pour l'instant. Est-ce que toi, tu aurais des étapes vraiment très importantes que tu as pu noter dans ton parcours? Heu, que ce soit au début dans le hobby, puis ensuite, heu, avec le CAP et le la professionnalisation, des étapes vraiment pratiques que tu conseillerais à tous ceux qui voudraient lancer un petit peu leur entreprise?
Ouais. Oui. Non. Bah, je te remercie, heu Je suis pas très bonne pour ça parce que je suis un peu, heu, j je réfléchis pas avec trop avec ma tête. Donc en fait je suis plus impulsive, heu, dans mes démarches. Et heu, j'y vais, heu, un peu tête baissée donc, heu
<chuckles> Mmh d'accord. Bah, dans ce cas-là, dans
Ma vision à moi serait de dire, heu, de suivre, heu, sa passion si on pense qu'on peut en faire quelque chose et que ça peut soit apprendre à quelqu'un, heu, de d'utiliser ces techniques-là. Soit ça peut apporter à quelqu'un, heu, en fonction du métier, évidemment, hem, que tu veux faire. Je dirais qu'il faut suivre, heu, sa passion et son envie parce que, heu, au bout, heu, ça peut marcher, hein. Il y a beaucoup de concours de circonstances pour s'en sortir. Je pense dans l'artisanat heu
Mmh mh. Bien sûr.
bah, je pense qu'il faut, heu, être là au bon moment et communiquer de la bonne manière et rencontrer les bonnes personnes. Mais, heu, pff! Je franchement, je pense que ça peut ça peut marcher, heu, avec le bon produit et heu, et la bonne qualité quoi. Donc, heu, je conseillerais d'essayer et heu, pas qu'on ait grand chose à perdre.
Mmh mh. Et donc, toi qui te définis comme vraiment plus impulsive et heu, qui qui répond vraiment aux émotions de ta passion. Est-ce que tu arrives aujourd'hui avec le recul à voir certaines erreurs que tu as faites sous l'impulsivité et des très bonnes ch de très bonnes décisions que tu as prises sous l'impulsivité aussi?
Ouais. Mmh mh. Ben, mmh, je me suis laissée, heu, guider par, heu, par, heu, le f le flow, on va dire, donc, heu, j'ai pas tendance à r je j j'ai sûrement rien fait de parfait ou pas tout, mais, heu, j'ai pas tendance à regretter ou à regarder, heu, à regarder en arrière. Donc, heu, non, j'ai vraiment suivi l'évolution mon évolution en fonction de ma vie de famille, qui guide vraiment tout le reste et heu
Ouais. En arrière? OK. Mouais.
et j'ai ouais, j'ai adapté mon travail, et puis, heu, des fois, je me suis adaptée ma vie de famille qui s'est adaptée à ça et, heu, j'ai pas non j'ai pas de grand regret, j'ai fait ce que je voulais, j'ai fait un salon à Paris, un f salon pour l'en pour enfant à Paris, heu. J'ai mmh, j'ai co contacté, heu, la maison des maternelles, heu, sur France sur France 5 heu. Je suis passée, enfin, pas moi, mais mes produits sont passés à la télé, ce qui a déclenché, heu, toute le tout le «succès», entre guillemets, de mon travail et heu, en fait c ouais, c'est les des ch mais, ça m'a paru, heu, évident. Je dois pas être comme les autres, je sais pas, je me suis jamais dit: «Waouh! Ce que je fais, c'est fou», bah, je l'ai fait, et c'est tout. En fait, heu, je j'ai pas trop de <smacks lips> j'ai pas trop de d'introspection sur tout ça. Heu, je me suis jamais trop posée de questions et parce que, bah, j'avais la chance de pouvoir faire ça, heu, comme j'avais envie. C'est peut-être aussi pour ça que
OK. Ouais, beh, c'était une grosse décision. Ouais. <chuckles> D'accord, OK. Oui, c'est c'est qu'au final, juste, tu vivais de ta passion, tu étais heureuse de le faire et puis, bah, naturellement, tu le partageais parce que, bah, c'est quand même le but d'en vivre et aussi, parce que tu étais sûre de ta qualité, donc pourquoi pas le partager? Et f c'est
Mouais. Ouais. Ouais, exactement, ça s'arrêtait là, en fait. J'ai pas eu l'impression que mon entreprise, c'était mon bébé ou ben, non, j'ai pas ce rapport là à mon travail, en fait, heu, mon travail, il doit être une passion, sinon, je peux pas travailler et s'il me fait vivre, heu, tant mieux. Enfin, «s'il me fait vivre, tant mieux», c'est hyper bourgeois de dire ça. C'est pas du tout ça, je veux dire. Heu, non, non, hem, si je dois avoir un métier, il faut que ce soit une passion et évidemment, il faut qu'il me rapporte assez d'argent pour vivre, sinon, heu
Mmh. OK. Oui, heu <exhales> Oui. Oui, heu, c'est c'est quand même mieux de d'avoir un métier, effectivement, qui soit un petit peu passion, parce que sinon tu surtout toi, une fois que tu as tu as pu avoir un métier, hem, basé sur 1 de tes hobbies, c'est devenu c'est dev ça va devenir très compliqué de reprendre un boulot, heu, «plus classique» entre guillemets, parce que tu auras fait ce que tu aimais faire.
Ouais. Exactement, tu es ton propre patron, tu as tu travailles à ton rythme, hem, tu as pas toujours d'obligations, tu as pas d'heures de bou de bureau. Enfin, vraiment, heu, moi, c'est quelque chose, heu par contre, ça, ça m'a appris que, heu, je pourrais pas travailler autrement.
Oui. Oui te en fait, ça t'a fait gagner une liberté, qui te fait te dire ensuite que tu ne comprends même plus pourquoi les autres vivent, heu, différemment au final.
Ouais. Ah bah, je comprends, mais heu, je pourrais pas. Moi, mon mari, bah, travaille dans un bureau, heu, je pourrais pas, heu, travailler comme lui f travaille. Heu, ou comme beaucoup de gens travaillent. Après, on n'a pas tous le choix hein, heu moi, j'ai de la chance que qu'il me laisse faire ce que je veux, heu. Enfin, évidemment, il me laisse faire ce que je veux, mais il pourrait me dire: «Bah, tu vas bosser comme tout le monde». Là, heu, moi, je vis un peu de mes passions, heu
Ouais. Bien sûr.
donc c'est quand même heu, une chance quoi.
Oui, c'est c'est un au final, c'est c'est, certes, ton parcours, il est très beau. Parce que, bah, c'est quand même, heu, parti d'une passion tranquille, de cous coudre des trucs pour toi, tes fils, et cetera, et tu as pu ensuite, heu, f faire une entreprise après plusieurs années quand même, mais c'est c'est suffisamment long, pour se dire que, sans certaines circonstances, en l'occurrence le fait d'avoir un autre salaire ou de vivre chez ses parents ou et cetera. C'est-c'est c'est impossible, en fait, d'avoir cette chance-là, sans tout sans tout ces circonstances-là.
<clears throat> Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais, tout à fait. Ah ouais ouais ouais! Ah, <blows air> c'est imp ouais. Ouais, tout à fait. Ah oui, oui, bah là ça alors, par contre, je suis complètement conscience que j'ai une chance, heu, d'avoir, heu, un mari qui me soutient, et un mari, <clears throat> qui alors, heu qui travaille évidemment, mais heu, après, c'est des choix de vie hein. On n'a pas toujours, heu après tu choisis d'être épanoui, chacun de notre côté de manière différente, heu, sans rouler sur l'or. C'est aussi ça, hein, heu, le choix de vie, c'est pas forcément, heu, que, heu, mon mari, heu, gagne, heu, 200 000 € euros par an, quoi, ça peut être juste un choix de vie, en fait.
Ouais. <chuckles> Oui. Bien sûr, oui c'est c'est c'est chacun fait son choix, et puis il est probablement très heureux avec le le métier qu'il fait aussi, en tout cas, je lui souhaite.
Et heu Ah oui, mais tout à fait, et on est vraiment là-dessus, en fait. Il faut que chacun soit épanoui pour, heu, que ça fonctionne, donc heu, donc on se soutient, heu, tout à fait, et du coup, là, heu, ben en fait, j'ai refait une formation, parce que je me suis mise au sport il y a plusieurs années. Ça m'a apporté tellement que j'ai fait une formation de coach sportif, et là, voilà, faut que je lance mon entreprise. Donc, heu, je repars encore sur, heu, quelque chose qui me plaît, qui m'apporte d'abord à moi, avant de savoir quoi apporter aux autres, en fait.
Oui, c'est c Ouais. OK, oui, donc encore quelque chose de tout à fait différent, mais pareil dans le sens où ça reste, heu, un hobby. En plus, quelque chose qui toi qui t'a apporté énormément, me énormément de manière personnelle, probablement mentale et physique, donc, ce c'est c'est facile de de vouloir viv en vivre, en tout cas. Je je pense que ça va marcher.
Ouais. Ouais. Oui, ouais, tout à fait. Oui, oui, oui, bon là, heu, je suis oui oui puis je suis dans un cadre à l'étranger, donc un cadre, heu, expatrié, où je pense que il y a de la demande, et, heu, s'il y a énormément de coachs dans le pays où j'habite, heu, je pense qu'en étant francophone, heu. Ça apporte, heu, quelque chose d'un peu plus spécifique, heu, qui pourra rendre service à des francophones, heu, non bilingues, donc heu
Ouais. Et du coup, là que tu que tu vas, heu, recommencer une nouvelle activité, est-ce que tu as quand même des des choses, que tu dis qu'il faudrait vraiment mieux faire, par rapport à ton activité précédente?
Mouais. Ben que je me prenne un peu plus au sérieux. Que je prenne vraiment conscience que, heu, c'est vraiment un métier et pas juste, heu: «On y va, on arrête on y va, on arrête.» Donc ça, c'est plutôt un travail que moi je dois faire, heu, en rapport avec le travail, et hem
Ouais. Donc être vraiment beaucoup plus sérieuse par rapport au fait que ce soit un travail?
Bah ouais, je crois qu'il va falloir que mûrir un jour. <chuckles>
<chuckles>
Et heu, ouais, communiquer mieux, heu. Ouais, ouais, et puis bon là, on parle un peu plus de santé, hein! C'est pas, heu c'est pas de la couture, donc forcément, heu, on est un peu plus responsable de ce qu'on «vend» entre guillemets, donc, heu, il faut
Bien sûr, oui oui, c'est quand même relativement important de d'être sûre de ce que tu fais et ce que tu dis à des personnes qui peuvent être, heu, malades, heu, que ce soit obèses obèses ou ou anorexiques, donc heu
Oui, oui. Ouais. Ah oui, oui, oui ah oui oui, tout à fait. Bon après, heu, je voudrais me spécifier avec des femmes, heu, justement, heu, après des accouchements. Enfin, ou en fonction des cycles, vraiment, heu, me spécifier chez la femme. Heu, les maladies, moi, je suis pas médecin, hein, je suis pas du tout formée pour. J'ai des programmes, heu
Mouais. Mmh OK. Mmh mh.
adaptés, heu, évidemment à des gens qui veulent perdre du poids, mais dès qu'il y a une maladie, de toute façon, il faut un médecin, un physio. Enfin, il faut quand même beaucoup d'autres corps de métier. Heu, c'est pas moi toute seule, heu voilà, moi même même en nutrition, heu, je suis pas apte heu, je peux guider, mais je suis pas apte à donner un programme alimentaire, donc heu, donc heu
Il faut un beaucoup plus gros suivi, ouais, mmh. C'est c'est déjà beau! Parce que tu tu connais, heu, les limites de ton enseignement, et cetera, donc c'est c'est bien. Enfin, ça prouve pour moi que tu tu prends quand même vraiment au sérieux. Heu, même si c'est, heu c'est une passion et que tu comptes en vivre, tu tu te prends vraiment au sérieux, et vraiment très très professionnellement, ce que tu peux à enseigner aux gens et ce que tu ne peux pas.
Ouais! Ouais. Ouais. Ah bah là, heu, il vaut mieux, je trouve! Parce que s'il y a une erreur, quelqu'un qui se blesse ou quelqu'un enfin je sais pas, heu, en rapport avec les problèmes de cœur ou n'importe. Heu, faut faire enfin je pense, hyper attention et vraiment, moi, je veux pas du tout prendre de risque, heu
Ouais. Bah, c'est c'est parfait. Je enfin, je pense que c'est, heu, la la mentalité qu'il faut. En tout cas, pour ce ce type d'entreprise que tu que tu comptes lancer, donc pour moi, je pense que que tu tu vas bien vas bien réussir. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu m'as partagé. Parce que tu as tu as vraiment, bah, réussi à partir d'une compétence que tu as apprise toute seule. Pour en faire une entreprise qui a réussi, même si, heu, bah tu es c'est pas forcément, heu, le classique, heu, devenu milliardaire, et cetera. Ça a réussit, donc, heu, je je te souhaite de de re réussir sur ta prochaine entreprise. En tout cas, c'était vraiment super intéressant. Ce c'est j'ai j'ai adoré. Merci beaucoup.
avec ça. Mmh mh. Bah j'espère! Ouais. Mouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'était pas le but. <chuckles> Merci beaucoup, merci pour tes questions pertinentes et intéressées. C'était chouette d'en parler. Ça m'a fait réfléchir moi-même, heu, sur le sujet, donc, heu, merci beaucoup!